Nah, kalau menurut Kakaknya, nih, jadi apa aja sih indikator bahwa pemakaian media sosial itu masih wajar, atau memang sudah kebablasan?
Mhm, mmm. Nah, indikator ya, ini pas banget, nih, Kak. Kebetulan aku tuh udah di titik yang membatasi penggunaan media sosial itu sendiri, gitu, dan spesifiknya dulu aku ngebatasin pake Instagram. Ini yang paling baru kan, kayak sekitar 3 bulan yang lalu gitu. Dan kenapa aku membatasi ini, karena aku merasa kecanduanku gitu ya, tanda petik, terhadap penggunaan media sosial ini udah berlebihan yang sampe bener-bener buang waktu aktivitas harianku gitu, Kak.
Mmm, iya. Berarti kan eee, bahwasanya buat Kakaknya ini tuh media sosial masih merupakan distraksi mungkin ya? Atau mungkin ada, eee, semacam distraksi yang memang membuat Kakaknya dibarengi dengan rasa kecemasan jika tidak membuka media sosial atau gimana, Kak?
Mmm, mhm. Itu. Jadi, eee, lebih ke kecemasan tapi kayak FOMO-nya sih, karena takut aku melewatkan sesuatu. Dulu sebelum aku memutuskan untuk IG itu ya, Kak, eee, membatasi penggunaan Instagram, aku tuh kayak yang bangun tidur aja tuh langsung nge-scroll Instagram gitu buat liat-liat. Karena kan Instagram itu s serba ada ya fiturnya ya. Kalau kita misalnya mau liat, eee, kabar-kabar temen, update temen di hari kemarin tuh ada, baik itu foto, video, ataupun Insta Story kan, da ditambah lagi ada fitur yang namanya IG Instagram Reels tuh. Jadi video-video campur-campur, ada konten-konten yang kadang kayak lucu-lucuan, atau konten-konten editan yang bagus-bagus, bahkan ada yang ngasih ke info-info berita-berita terkini juga gitu, dan aku tadi ngerasanya, pa awalnya sih kalau seandainya digunakan sebijak mungkin ya nggak masalah kan. Cuman aku tuh udah di titik ya, Kak, yang bahkan kayak aku bisa duduk cuma buat scrolling-scrolling Instagram itu kayak 3 sampe 5 jam coba. Bayangin kayak seadiktif itu saat itu. Makanya aku ngerasa, ya tadi kayak kata Kakak, ketika aku bangun tidur aja tuh langsung kayak, "Ah, ada info apa nih? Ada konten apa nih yang bisa aku akses?" Kayak gitu, dan jadinya ya efeknya kayak kerjaan aku ketunda, aku jadi bangun telat karena kan begadang terus ya cuman buat scrolling-scrolling ginian gitu kan. Dan ya ketika aku udah ada ke efek-efek negatif yang seperti itu, nah, itu aku baru sadar kayak, wah, ini udah nggak sehat, nih. Makanya aku batasin, gitu.
Mmm, iya. Mmm. Wah, e berarti memang sih, Kak, yang Kakak ceritakan itu memang menjadi permasalahan banyak orang mungkin ya, eee, di mana media sosial itu membuat distraksi yang sangat besar, apalagi sampai membuat, eee, Kakaknya mungkin menunda-nunda pekerjaan atau, eee, bisa jadi membuat mager ya atau malas gerak. Nah, eh, untuk Kakaknya, nih, eee, apakah ada nggak pengalaman pribadi atau kasus yang, e Kakak alami terkait media sosial ini? Atau memang, eee, ada orang lain gitu, yang menunjukkan batasan bahwa penggunaan media sosial ini tuh benar-benar terlewat, gitu?
Mmm, betul sih. Sumpah, serius! Mhm, bener banget. Nah, kalau satu pengalaman pribadi sih lebih ke yang paling deket aku sih, Kak, karena yang kemaren itu soalnya itu kayak, apa ya, aku tuh ketika mengakses Instagram jadi kan Instagram itu selain aku mengakses konten, aku kan juga berkontak ya, berinteraksi sama orang-orang di sana kan. Aku saling komen, bahkan aku juga dapat teman baru tuh, Kak, dari Instagram itu sendiri. Kayak bikin kita bikin grup, jadi kan di direct message-nya itu kan bisa bikin grup kan, nah, itu bisa. Jadi, sebenernya kalau dilihat-lihat itu ba ada bagusnya sih, karena kan aku jadi memperluas, eee, koneksi gitu kan. Jadi aku bisa temenan, bahkan sama orang-orang yang beda kota bahkan mancanegara gitu. Cuman ya tadi, ketika itu udah mulai ganggu kerjaan, dan akhirnya aku jadi ketunda nggak ngerjain 3 sampe 5 jam, itu ketunda cuman gara-gara nge-scroll aja, dan itu dari segi dampak, eee, saat itu juga ya, Kak, ya. Nah, yang aku bikin aku merasa udah mulai ganggu aktivitasku itu adalah ketika aku tuh jadi, pertama kayak cepet capek gitu, Kak. Habis itu aku ngerasa kayak mataku tuh agak sulit, agak rabun gitu, kayak agak blur, gitu, kalau misalnya lagi liat selain layar kayak ke liat ke tempat lain, kayak gitu, ya. Nah, mungkin karena terlalu sering liat layar jadinya kan, ini ya, mata tuh cepet lelah kan. Jadi akunya ditambah lagi aku kurang tidur juga, belum lagi aku tuh jadinya kayak menutup diri sama kontak-kontak sosial yang secara langsung, yang kayak luring. Kayak aku jadinya tuh kalau orang tua manggil aku nggak waro, terus kalau diajak jalan sama teman yang diajak langsung tuh aku kayak mager, ya tadi cuman mau di tempat tidur aja gitu, dan aku kayak terlalu sibuk dengan duniaku di media sosial ini sendiri, gitu kan. Meskipun aku bukan yang menggunakan medsos tuh untuk sharing info ya, justru aku kayak buat menyerap berbagai macam informasi yang ada di situ, gitu. Dan ternyata efeknya ke sana dan sampe aku tuh kayak kurang tidur gitu loh, Kak, cuman gara-gara main media sosial ini aja, gitu. Nah ketika aku melihat
Mmm, mhm. Mmm. Mmm, iya.
kan aku akhirnya sadar juga kan karena, "Kok aku ngerasa kok serba keteteran, kok serba kelabakan, kok, kok kayak biasanya dulu aku nggak kayak gini," nah, ketika aku sadar aku coba pilah-pilah, ini penyebabnya apa sih? Nah, pas tau gara-gara kebiasaan meng akses media sosial ini, nah, itu yang aku mulai kayak titik balik aku sadar kayak, "Oke ini harus dibatasin," gitu. Nah, saat itu aku nggak langsung ngebatasinnya sih, Kak, kayak aku perlahan aja gitu loh, eee, ngurang ngurang ngurangin, sampai akhirnya bener-bener bisa ngeceknya tuh, kayak bahkan sekarang cuma bisa 30 menit apa 1 jam doang sehari, dan menurutku itu progres yang masif ya, <chuckles> baik banget gitu untuk aku, yang sempat kecanduan dulunya.
Mmm. Wah, berarti efek dari media sosial ini tuh benar-benar bisa intens juga ya, yang yang yang tadi di disebutkan tadi ya, mulai dari membuat Kakaknya itu mungkin dari secara interaksi sosial bisa berkurang, entah itu di keluarga ataupun di lingkaran pertemanan. Eee, jadi kan benar-benar ber berdampak ya, antara media online dan juga, eee, media nyata gitu kan. Nah, eee, kalau misalkan Kakaknya udah pernah mengalami hal seperti itu, nih, eee, biasanya kalau misalkan di media sosial itu apakah ada semacam faktor nggak, yang membuat Kakaknya itu bisa terus menerus kecanduan gitu kan untuk, e scrolling sosial media, entah itu faktor algoritma, atau misalkan bikin FOMO, atau apapun itu. Apa tuh Kak?
Iya, betul. Mhm, betul banget betul banget. Iya. Ah, mhm mhm. Nah, mungkin kalau direfleksikan dari pengalamanku kemarin, ya tadi, Kak, bener yang Kakak bilang tadi. Mungkin salah satunya adalah si FOMO tadi ya, fear of missing out, itu. Jadi aku kayak, kalau misalnya kayak 30 menit aja aku nggak ngecek media sosial, itu o aku takut kayak ketinggalan berbagai macam konten-konten yang mungkin menarik, terputar, termuncul saat algoritmaku saat itu. Karena kan algoritma media sosial, terutama yang Instagram itu, kan dia berubah terus, Kak. Jadi kayak setiap interval 30 menitan itu tuh selalu ganti algoritma, gitu loh, di bagian, e eksplornya itu. Nah, jadi aku tuh mungkin saking banyaknya ada berjuta-juta konten yang sudah dibuat di Instagram, aku kan yang baru mengaksesnya saat itu, ngerasa aku kayak belum mengakses semuanya gitu. Aku merasa kayak masih bisa akses lebih, masih bisa nonton lebih, dan ditambah lagi ada perasaan menyenangkan, ada perasaan baik gitu yang aku rasakan ketika aku mengakses konten-konten media sosial itu, Kak. Jadi kayak ada keba kebahagiaan tersendiri gitu kayak, apa ya, kayak lebih senang, lebih menikmati, kayak gitu, dan menurutku sih perasaan-perasaan positif yang aku kejar ini, gitu, yang membuat aku akhirnya, eee, kecanduan gitu buat mengakses media sosial ini terus-menerus, gitu kan. Nah, jadi pun kalau misalnya aku berhenti tadi, 30 menit, ada kecema timbul rasa kecemasan kayak, waduh nanti aku melewatkan konten apa nih? Kayak gitu kan, jadi akhirnya ya kembali lagi. Kalau dipikir-pikir tuh ya samalah kita kalau lagi kecanduan narkoba kali ya? Cuma kalau narkoba mungkin efeknya kan, e lebih kuat ya, kalau ini kan lebih ke visual sama telinga yang diterima gitu kan, audio sama visualnya. Nah, aku ngerasanya tuh efeknya tuh separah itu, Kak, saat itu memang. Jadi, dengan aku berhasil keluar, dengan menggunakan batasan membatasi diri tadi tuh, wah, itu runut aku progres yang bagus banget sih, bahkan menurut aku itu sangat menginspirasi diriku untuk menjadi lebih pribadi yang lebih bisa mengontrol dirilah terhadap hal-hal yang menarik untuk aku, gitu, ke depannya. Karena tadi efeknya tuh separah itu, gitu, cuman untungnya udah keluar ya dari lingkaran setan itu.
Hmm, iya. Mmm, iya. Wah, iya betul sih, Kak. Jadi, eee, bahwasanya apa yang Kakak, eee, diceritakan itu memang benar-benar jadi permasalahan semua orang ya, eee, di mana efek media sosial ini tuh benar-benar sa sangat terasa, apalagi kan, eee, media sosial ini memang memberikan efek yang instan ya, kesenangan yang instan untuk memberikan dopamin secara, eee, terus menerus, mungkin bisa setara narkoba kali ya, kayak kecanduan atau dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan si cerita Kakak tadi, e Kakak sendiri juga, eee eee, bisa berhasil gitu kan untuk bisa keluar dari, eee, batasan media sosial ini gitu. Nah, eee, karena Kakak bisa keluar, nih, apakah ada nggak tips atau trik yang, eee, praktis yang bisa, eee, e keluar dari batasan tersebut, gitu kan, ataupun bisa, eee, mencapai, eee, kekurangan keterda ketergantungan dari media sosial itu sendiri, Kak?
Mmm, betul betul, ada sih. Iya, bener bener. Heeh. Untungnya, iya, untungnya. Hmm, kalau tips ya, mungkin strategi yang aku pakai saat itu deh ya, kan dulu aku juga sempat kesulitan tuh, Kak. Nah, cara aku tuh aku kurangin waktunya, cuman nggak drastis. Aku tuh dulu ya, Kak, saking kecanduannya tuh mungkin 1 hari tuh bisa sampe 12 sampe 14 jamlah cuma buat scrolling-scrolling aja. Emang sekurang itu tidurku, kayak seenggak produktifnya aku gitu, bahkan sambil ngerjain tugas aja tuh, aku saat itu sambil scroll juga gitu, sambil nyimak. Nah, caranya pertama tuh aku ngebatasin, Kak. Nah untungnya di HP aku, aku kan s kebetulan akses kontennya di HP ya, dan mungkin untuk HP-HP orang lain yang mungkin mau coba juga caranya tuh, di HP aku tuh aku ada fitur yang kayak ngebatasin itu aplikasi bisa dibuka dalam waktu berapa jam doang, kayak gitu. Jadi ketika sudah habis nih waktunya, misalnya kayak IG-nya aku atur cuman bisa kubuka jadi 6 joan 6 jam doang awalnya. Terus pas udah 6 jam, ya udah, dia akan otomatis kekunci, Kak, aplikasi itu di hari itu. Jadi, aku nggak mau nggak mau, aku hemat banget kan, eee, waktu itu ngeaksesnya kayak, nge-scroll sekali abis itu langsung berhenti dulu 30 menit, terus nge-scroll lagi, kayak gitu. Nah, pas udah awal-awalnya susah banget memang, karena kan dia kayak tadi ya, kayak berhenti dari kecanduan itu bukan hal yang mudah, gitu kan. Dan aku saat itu kalau udah pusing gitu, pengen akses tapi kekunci aplikasi, ya aku pake cari hiburan lain. Kayak aku main game gitu, atau aku kerjain hal-hal yang belum aku kerjain kayak tugasku yang belum selesai, atau kayak aku ngembangin hobi lain kayak aku ngambar nulis, ngelukis saat itu ya, Kak. Maksudnya aku ce coba alihkan deh pikiran aku dari sana, gitu. Dan awalnya tuh aku batasin 6 jam per hari, lama-lama mi di minggu berikutnya turun jadi 5 jam per hari, terus minggu-minggu berikutnya turun, terus terus terus sampai akhirnya sekarang aku kayak udah bisa cuman yang tadi, cuman 30 sampe 30 menit sampe 1 jam doang per hari. Dan itu usahanya, effort-nya memang, eee, nggak mudah ya. Tapi kalau udah konsisten di 2 minggu pertama harusnya lebih efektif sih, Kak, karena itu aku ngerasa setelah 2 minggu tuh aku jadi ngerasa lebih bisa berpikir jernih gitu ya. Aku kayak menurut "Oh iya memang dulu tuh salah banget sih kecanduan media sosial ini." Dan dengan udah berhasil melewati masa-masa itu berbulan-bulan dan sampai sekarang, ya udah aku normal aja. Jadi nggak bener-bener berhenti mengakses media sosial, karena menurutku ada pentingnya juga kan media sosial tuh yang tadi, untuk ngasih informasi segala macam gitu. Tapi nggak berarti aku kecanduan juga jadinya, dan itu efektif sih, Kak. Mhm.
Mhm. Iya. Mhm mhm. Wah wah, berarti dari Kakaknya, nih, udah, eee, sangat bagus gitu, bisa keluar dari yang namanya kecanduan media sosial. Karena memang hal seperti ini itu apalagi di jaman sekarang gitu, Kak, eee, yang mana sebenarnya platform untuk kita membuka media sosial itu, eee, sangat besar gitu, sangat banyak juga gitu, entah itu di Tiktok, Instagram, ataupun Facebook, gitu kan. Yang mana sebenarnya, eee, biasanya bagi orang-orang tersebut itu, eee, pingin nggak nggak ketinggalan gitu, atau sering disebut sebagai FOMO, gitu ya, memang seperti itu sih. Nah, ini kalau misalkan, eee, dari Kakaknya itu kan, eee, sudah bisa, nih, eee eee, mengeluarkan, ke kecenderungan untuk tergantung media sosial gitu. Nah, eee, misalnya misalkan Kakak lihat, eee, anak-anak sekarang gitu kan, atau, eee, masa peralihan antara, eee, anak-anak remaja gitulah, e terus, e eee, Kakak itu sering melihat gitu bahwa mereka itu sering scrolling gitu kan atau fokus dengan HP-nya, misalkan di di lingkungan yang mengharuskan bahwasanya seorang remaja t tersebut harus interaksi, harus bermain ke sana ke sini tapi dia malah fokus ke HP-nya. Nah, kalau Kakak melihat fenomena seperti itu, apa yang, eee, Kakak pikirkan gitu, Kak?
Iya, bener bener. Iya sih, bener bener. Iya, yang tadi, heeh. <chuckles> Heeh. Hmm. Nah, kalau aku ngeliat ada orang yang kecanduan aku kan kalau ke kalau misal di sekitarku lihat ada orang lagi scrolling ya aku nggak bisa langsung menilai itu kecanduan ya, karena kan mungkin mereka terlihatnya aja nih kayak lagi scrolling, tapi kalau misalnya aku ada mengenal orang yang mereka kecanduan juga, kayak waktu itu, eee, sepupu aku yang memang rajin banget scrolling, ya aku biasanya tuh akan terapkan hal yang sama sih, Kak. Aku kayak bakal kasih tau, nih, kayak, "Nggak sehat loh kalau, eee, buat terlalu kecanduan sama media sosial," gitu. Bahkan aku kadang ngajak juga tuh, Kak, eee, mereka kalau bisa ya dikurangin aja penggunaan media sosialnya. Atau, pun kalau misalnya nih udah terlanjur kecanduan, seenggaknya bisa lebih bijak juga dalam mengatur waktu. Kayak menikmati menggunakan media sosial itu menurutku sangat nggak apa-apa ya, gitu, asalkan kita juga bijak dalam mengalokasikan energi serta fokus kita tuh untuk hal-hal produktif lainnya gitu. Jered jadi jangan sampai kayak aku yang kemarin bener-bener habis waktu kayak sebagian hidupku ya tadi cuman buat media sosial doang gitu. Jadi kembali ke bagaimana orang ini secara bijak gitu ya untuk bisa, eee, mengalokasikan konsentrasi mereka biar mereka tuh nggak cuman hidup demi mengakses media sosial doang sih. Itu sih menurut aku.
Wah, informasinya sangat bermanfaat sekali, nih, Kak. Benar-benar luar biasa, nih, tentang sharing tips dan triknya juga. Makasih ya, Kak
Mhm. Iya iya. Iya, sama-sama, makasih juga udah nyimak ya, Kak, pengalaman aku.